今は、その、こういう、実際に手に職っていうよりかは、その
うんうんうん。はいはい。 はいはい。うん。うんうんうんうん。
色んなあの、デスクワークがもう全部取って代われれちゃっててっていう感じで、その、僕のね、会社って僕は出向してるんですけど、そこのいわゆるオフィスの人達、肩叩きにあってるんですよ。ね、早期退職促されてて。
うんうんうん。そうですね。うんうん。 ううん、はいはいはい。 うんうん。 ああ、あああああ、なるほどね。うんうんうん。うんうん。はい、は。はいはい。あ、はい、は。
はい。はい。で、その人事のおばちゃんもなんか、私、その、す早期退職、あの、受け入れることにしたとか言ってて。おお、こんなところにも、みたいなね、なってて。はい。ではい。で、この前はその工場の人はね、まだその手に職っていうかもうほんとにあの、肉体労働はもう全然足りてなくて。けど、なんで募集しないのって聞いたら、いや募集してるんだけどねとか、なかなかその担い手がいなくてっていう話で。この前はね、ていあのずっとあの、えっと、なんだ、あのアカウンタント、えっと、おなんだカカウンタントは、えっと。はい。そうす。会計士ですね、はい。会計士しかやったことがないっていう方が、そうゆったところに応募してきたと。ではい、けど、もう重いの持ち上げられなくて、対応できなかったっていう話を聞いて。
うう、うん。 うんうんうん。 ううんうん。ああ、確かにね。うんうん。 ううん。うんうんうん。うんうんうん。 はいはいはいは。 ええ、ううんうん、はい。うんうんうんうん。 はいはうんうん。 ううん。うん。 うーん、なるほど。うんうん。 うん。うんうん。 ええ。 はいはいはいはい。うんうん。うん。 うん。えっと、CPA みたいな仕事ですか。あ、会計士うん、うん、うん。 うんうん。 うん。うんうんうん。 んなるほど。うん。うんうん。 うんうんうん。 ああああ、そっか。うーん。
でで、複雑でした。あ、ま、そんな人がくすあの応募するようになったんだみたいな感じで。
うん。